वो बिल्कुल वैसा ही था और उसके डायलॉग भी ऐसे-ऐसे डायलॉग दिए थे जो आप व्हाट्सएप जोक्स पढ़ते होंगे वैसे डायलॉग थे। जी, मतलब कुछ भी आपके पास जोक का गया आप छोटा-सा, तो आपने पढ़ लिया, आप हँस लिए, वो वैसा उन्होंने हुँ, हुँ।
हुँ। हाँ। अच्छा। हाँ जी। अरे! मैंने मैंने किसी सोशल मीडिया पे किसी वीडियो में ही ये चीज़ अ, सुनी थी कि सिर्फ एक्टर्स नहीं हैं ये अ, नेपो किड्स इ इसके जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर हैं, ये पूरी मूवी ही इन लोगों ने जैसे होता है ना कि बच्चे बोर हो रहे हैं, तो कुछ बना लिया काइंड ऑफ कुछ ऐसा इनो इन लोगों ने किया है।
हुँ, हुँ। उहुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, हाँ। और उन्होंने पैसा लेकिन पैसा पूरा लगाया है, जैसा कि धर्मा प्रोडक्शन ने हाँ, हाँ। <chuckles>
अ, पैसा है इन लोगों पे <chuckles> लगाने के लिए और दूसरा मेरे को एक और चीज़ इससे याद आई अ अ, जो शाहरुख़ ख़ान ने बहुत फ़ेमस जो पिक्चर बनाई थी करण जौहर के साथ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगे।
बिल्कुल, बिल्कुल। जी, डी डी एल जे। जी बिल्कुल।
जी। वह पिक्चर भी ना वह फ़िल्म भी इसी तरीके से बनी थी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ।
पर उसमें अ, ये जो थे आउटसाइडर थे, बाकी करन ज़ोहर और ये सब, ये भी इसी तरीके से बनी थी क्योंकि ये सब दोस्त थे तो इन लोगों ने मिल के एक पिक्चर बनाई थी बट वो काफ़ी अच्छी बनी थी, तो इन लोगों ने सोचा होगा शायद, करने देते हैं बच्चों को कुछ काम, शायद ये भी कर लेंगे कुछ।
हुँ, हुँ। नहीं, नहीं। उस देखिए उस वक़्त तक <chuckles> वो बात सही है लेकिन उस वक़्त का ऑडियंस कुछ और था, वो ऑडियंस को टेक्निक की तकनीकी की समझ नहीं थी, अभी का जो ऑडियंस है उसको तकनीकी की समझ है। वो समझ पाता है।
<chuckles> हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तकनीकी की समझ है और आजकल की ऑडियंस को ना कुछ न नया चाहिए।
जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। और अ, क्योंकि हाँ, हाँ, हाँ क्योंकि उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा से और कोरियन सिनेमा से और अमेरिकी सिनेमा से इतना सीख लिया है कि वो उनको ये सब अ, वो चाय कम पानी वाले अब वो जो डायलॉग है वो ऐसा ही लगता है बिल्कुल।
कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और और कोई ऐसी फ़िल्में हैं जिनमें आपने देखा हो कि काफ़ी ओवर एक्टिंग है?
हाँ, हाँ। वेेसी बहुत सी फ़िल्म है।
और और ओवरएक्टिंग की वज़ह से फिर मूड खराब हो गया, मैंने तो बहुत सारी ना ऐसी कोरियन भी मैंने देखी हैं सिकंदर मैंने नहीं देखी।
आप सिकंदर को ही देख लो।